Allora ti volevo raccontare un attimo come <exhales> che di una problematica che sto avendo adesso riguardante la gestione del tempo. Sostanzialmente, ehm, in questi giorni non riesco veramente a a gestirlo bene, cioè mi ritrovo veramente una confusione in testa che non è non è normale. Adesso sto cercando di, ehm, ingranare, però ogni volta finisce che ricado e va a finire che, mhmm, quello che mi pre prefisso di fare non riesco mai a portarlo a termine.
Mh-mh. Okay.
Ehm, cioè per dirti un po' adesso mhmm, ultimamente anzi, mi si sono accumulate un po' di di roba da fare che mi ero prefissato di fare in particolare, ehm, riguardante il lavoro e lo studio, ehm, purtroppo praticamente mi ritrovo veramente il cervello in pappa perché non ce la faccio proprio a gestirlo bene.
M intanto ti ringrazio per, ehm, il fatto che ti stai aprendo con me in questo modo e soprattutto per la fiducia che stai riponendo in me. Ehm, mi permetto, se per te va bene, di farti qualche domanda giusto per capire come poterti aiutare meglio.
Mh, sì.
A districarti in queste mhmm, queste problematiche. Ehm, quando ti capita di rimandare lo fai perché poi effettivamente hai di meglio da fare o lo fai a prescindere, perché dici: "Ma sì tanto dopo lo faccio, ma sì tanto dopo lo faccio," e poi a ti ritrovi sopraffatto da 1.000 cose e non sai da che parte prendere.
Mh. Ehm, molto spesso la seconda cioè, nel senso vedo che davanti a me ho magari delle ore libere, dove non ho l penso di non avere forse la concezione del fatto di cioè di poter poter fare quelle determinate cose. Dico: "Sì, vabbè, ma poi poi lo faccio." Quella è la cosa un po' che mi pensandoci penso sia quello più che altro.
Mh. Certo. Hai proprio la ehm, l'idea di dire: "Ma sì ho tempo, ma sì ho tempo", e poi effettivamente il tempo comincia a stringere, e ti ritrovi senza, mi sembra di di capire questo.
Sì, sì, no, è questo principalmente il problema: è ehm, è che effettivamente quando sono lì che dico: "Okay, devo iniziare questa cosa X", non la faccio; cioè, non me ne rendo conto che, ehm, uhm, qu quelle cui ho deciso magari prima d che lo dovevo fare in quel momento perché in uhm, mi ri riuscivo a gestire magari il mio tempo u bene. Che so, ad esempio, ehm, dopo pranzo che so mi riposo un una mezz'oretta, ma poi, ehm, dovrei iniziare praticamente a fare il mio lavoro da casa, no, ehm, quindi sistemare documenti e cose del genere al su al computer. Solo che ehm, cioè so che devo farlo a un determinato orario perché, ehm, uhm, quello mi richiede magari 2 orette, questo sistemare documenti al computer. Ehm, però appunto quando devo iniziare subito dopo la mia pausetta insomma digestiva, se così si può dire, dopo pranzo, ehm, non riesco a farlo. Cioè, uhm, dovrei iniziare e poi s mi invece che solo una mezz'ora va a finire che è 1 ora, 1 ora e mezza. Ma io me ne rendo conto molto dopo che ho perso questo tempo, cioè come se, ehm, finissi un po' nel perdere la concezione di del tempo che ho a disposizione.
Mh-mh. Certo. Assolutamente, mh. Io capisco perfettamente come ti senti. Ehm, ti faccio un'altra domanda, ehm, giusto per, uhm, rendermi conto. Hai mai provato, ehm, qualche modalità, qualche trucco, hai già pensato a qualcosa che possa in qualche modo aiutarti? O c'hai provato ed effettivamente non ha funzionato?
Sì, allora, ehm, il problema principale penso che sia, appunto, la procrastinazione che avviene tutto, diciamo, il pomeriggio o la tarda mattinata. Ehm, s allora, io ho provato a fare questo, io ho provato a ehm, c'è un in ci sono delle impostazioni nel ne nei telefoni normalmente che, ehm, permettono praticamente di indicarti quanto tempo stai utilizzando lo schermo o quando stai utili quanto stai utilizzando una determinata applicazione. Siccome il problema, uhm, si ri mhmm, si rivede nel fatto che magari finisco di mangiare e, ehm, poi mi metto magari un pochettino nel letto così a riposare, ehm, l'ho messa, appunto, per quella app che, per esempio, per Instagram o WhatsApp o Facebook, insomma, l'ho messo per queste 3 applicazioni. Ehm, e quindi io l'ho messa per questo e ogni quarto d'ora arriva un avviso dicendo: "Hai utilizzato l'app per 15 minuti, hai utilizzato l'app per mezz'ora", arrivata a mezz'ora mi suona addirittura la sveglia.
Mh-mh. Mh-mh. Certamente. Mh-mh.
Ehm, il problema è che, inizialmente, funzionava questa cosa, cioè, nel senso io riuscivo a gestire bene questo proble cioè nel senso io dicevo: "Ah, è suonata la sveglia, perfetto, magari inizio a fare quello che dovevo fare"; solo che dopo un po' è come se mi fosse cioè il mio cervello abbia preso l'abitudine di questa sveglia e, ehm, magari, io in quel momento stavo guardando un reel su Instagram, ehm, e in quel momento, mhmm, magari suona la sveglia e io subito la ignoro e continuo ad andare avanti, quindi la procrastinazione ritorna. Questo è quello che ho provato finora a fare.
Okay. Allora, oltre a questo, che io credo sia molto utile, ovviamente, se utilizzato in maniera corretta e quindi ascoltando quelle che sono le sveglie, ehm, io ti consiglio ti do mi permetto di darti 2 consigli: il primo è utilizza magari, oltre all'applicazione che ti controlla i minuti passati sullo schermo potresti utilizzare quelle applicazioni di gestione del tempo, ovvero, tu inserisci tutto quello che devi fare
Mh.
E le applicazioni ti aiutano a suddividere le tempistiche, in modo tale da capire quanto tempo ti serve per fare una cosa, quanto tempo ti serve per fare l'altra. E ogni volta che tu completi, chiamiamola una task spunti la casellina.
Mh. Ah, okay, ho capito.
Una sorta di planner di quello che devi fare nell'arco della giornata e ogni volta che fai effettivamente qualcosa che in quella giornata devi fare, spunti una casellina.
Ah, okay, ho capito, ho capito. Quindi quindi io mi scrivo magari a inizio giornata, ehm, quello che devo fare e o magari la sera prima può essere anche forse meglio e poi man mano spunto le caselline. Certo, sì, no, in effetti sì, sì, sì. Mh-mh.
Esattamente. Esattamente. E il secondo consiglio che io mi sento di darti, che io credo possa esserti veramente di molto aiuto, è suddividere quello che devi fare in compiti ancora più piccoli.
Mh.
Rendendoli più brevi, in modo tale che la tua mente possa registrare: "Adesso ho un'ora di tempo, un quarto d'ora lo dedico a quello che devo fare." "5 minuti li dedico al gioco, 10 minuti li dedico a quest'altra cosa che devo fare".
Mh. Mh.
E l'ora viene suddivisa e tu nel frattempo sei riuscito ad andare avanti in quello che devi fare durante la giornata.
Ah, quindi cioè tu quindi, ehm, dici che in questo modo praticamente avrò più consapevolezza del tempo che ho a disposizione, no?
Avresti più consapevolezza del tempo che hai a disposizione. Lo sfrutteresti diversamente, ma soprattutto diversificando, quello che devi fare in modo tale che non rimani, ipotesi, un'ora sulla stessa cosa e poi magari comincia a venirti la noia, ehm, prendi il telefono, mhmm, ti viene da cam ovviamente di cambiare perché Hai voglia di qualche stimolo nuovo.
Mh, boh, ma il problema secondo me è pure non saprei se sia proprio il fatto di dover prendere il telefono. Essendo che lavoro e studio, non lo so, arriva quella notifica che magari mi arriva un messaggio su WhatsApp e il problema se con no non è non vorrei che sia proprio il fatto del del telefono stesso che mi mi blocca un pochettino in questo tempo, cioè sicuramente è un ottimo consiglio, sì, ti ringrazio perché comunque non avevo pensato di fare una cosa del genere. Ehm, lo proverò, però, mhmm, sareb non sarebbe anche meglio tipo limi limitare anche un po' l'uso del telefono? Non lo so. Cioè, <scoffs> non vorrei finire per mh.
Cambia Assolutamente sì. Assolutamente sì. In questo caso, lo potresti lasciare direttamente in un'altra stanza.
Mh. Ah, sì, sì, sì. Sì, in effetti, è una cosa che non avevo un po' paura inizialmente a farlo perché, sai, magari c'è quella cosa che arrivano <chuckles> arrivano un po' le chiamate un po' d'emergenza dal lavoro. Però, effettivamente, non non mi arriva mai niente. Fortuna fortunatamente, se posso dire, non mi arriva e meno male. <chuckles> Sì, vero, vero, ma sì, sì, sì e quindi mi consigli di tenerlo principalmente nelle ore dove cioè, lo metto magari via dove devo stare concentrato di più, ehm, mhmm, diciamo, appunto, nelle ore di lavoro, giusto?
<chuckles> E meno male. E meno male. Ognuno di noi sa perfettamente quali sono i propri limiti e le proprie distrazioni. Se tu sai perfettamente che il telefono puoi avendolo accanto, nonostante sia in silenzioso, nonostante sia per te può essere fonte di distrazione, potresti cominciare a lasciarlo. Ipotesi: tu stai studiando in cucina, lo lasci in sala, sei in sala, lo lasci in camera da letto, in modo e in maniera che il telefono non ti sia accanto. Magari, facendo sessioni da 40-45 minuti e poi nei 5 minuti di pausa andare a controllare se effettivamente ci sono queste chiamate di emergenza.
Mh. Mh-mh. Ah, okay, okay. Ecco, pure un'altra cosa che che avevo un po', mhmm, un problema a gestire, erano le pause. Le pause sono quelle là che, appunto, mi rovinano ehm, mhmm, quelle piccole pause, non tanto quelle grandi, tra un compito grande e l'altro, ma quelle piccole, sono quelle là che, appunto, mi rovinano un po' questa situazione, appunto, per il fatto del del telefono che lo tengo vicino, perché magari in quella piccola pausa guardo le notifiche e poi la pausa si va a finire che si dilunga per un quarto d'ora, 20 minuti e ovviamente levo tempo a tutto il resto. Beh, comunque, sì, è un ottimo un ottimo consiglio da uhm, da applicare assolutamente. Ehm, eh, boh, spero anche pure di riuscire a stare dietro al fatto di fare tutto a inizio giornata perché poi va a finire che arrivo la sera e mi ritrovo tutto mhmm, un'accozzaglia di roba da fare e sono anche stanco mentalmente. Eh sì, sì, sì, magari sarebbe meglio finire tutto nella prima parte della giornata?
Certamente. Sarebbe meglio, ma datti il tempo di abituarti alle nuove abitudini, in modo da non annoiarti subito.
Okay. Okay, va bene. Okay, allora, grazie mille per i tuoi consigli.
A presto.